तो देखिए मेरे साथ अक्सर एक परेशानी का मेरे को सामना करना पड़ रहा है, वो चीज़ क्या है कि मैं ना डिजिटल जो अगर बात करूँ अपना डिजिटल बहुत चीज़ें ऐप्स वग़ैरह सब्सक्रिप्शन वग़ैरह मैंने बहुत ले रखी है और उससे क्या हो रहा है कि मतलब मेरे को एक मतलब परेशानी ये आ रही है कि जब भी देखो मेरा फोन ना कोई ना कोई नोटिफ़िकेशन आ रही होती है, क्योंकि मेरा जितना भी काम है ना जो अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो वो सारा ऑनलाइन हो रखा है अभी के समय पे। क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि आज के समय पे ऑनलाइन अपना एक, मैं बोलूँ चेहरा बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग उसी तरह से आपको पहचानेंगे। और उसके अलावा बात करूँ तो मेरा काम जो है आधा से ज़्यादा मतलब जितना भी हो बोलूँ मैं तो आधा मेरा तो ऑनलाइन ही होता है, उसकी वज़ह से क्या होता है कभी मेरे को किसी का मैसेज आ रहा है भैया इसका क्या प्राइस है? भैया ये डिलीवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या भैया मेरे को ये चीज़ बताइए कि ये कितने में मिल जाएगा तो मतलब ऐसी चीज़ों का वो काफ़ी सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो मेरे यूट्यूब वग़ैरह। मैं इतने ऐप्स के सब्सक्रिप्शन ले रखी है कि स्नैपचैट ये चीज़ें मेरे को अकेला छोड़ती नहीं है। मतलब मेरे को ना, उलझाए रखती है और कहीं न कहीं मेरे को लगता है ये इन्होंने मेरे को लूप होल में डाल दिया और मैं इसमें फँस चुका हूँ। तो इसी चीज़ की आज मैं बताऊँ तो एक सलाह लेने आया हूँ कि कैसे इस चीज़ से मैं छुटकारा पा सकूँ? कैसे जो मेरे डिजिटल उपयोग कम करके मतलब अपने जो सब्सक्रिप्शन है और नोटिफ़िकेशन से इनसे कैसे छुटकारा पाऊँ? इसी की सलाह लेने आया हूँ आज मैं।
हुँ। जी, जी। हाँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, जी। हुँ। बिल्कुल, मैं आपकी चीज़ें समझ रही हूँ और ये आम परेशानी है। जो आज के समय पे हम इतना जो डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे सब्सक्रिप्शन हमने ले रखे हैं, कभी यूट्यूब की, कभी काम की, कभी इंस्टाग्राम की, कभी इतनी सारी, तो नोटिफ़िकेशन से तो देखिए हर कोई प्रभावित है। और नोटिफिकेशन तो ऐसी है कि आपका बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाती है। तो बिल्कुल, मैं आपकी चीज़ें समझ रही हूँ, और इसके लिए मैं और बेहतर समझने के लिए मैं आपके 2-3 सवाल पूछना चाहूँगी जिससे मैं आपकी चीज़ें और अच्छे से समझ पाऊँ। तो ऐसा कौन-सा ऐप या सब्सक्रिप्शन आप सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं या ध्यान ले रहे हैं या आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसी कौन-सी सबसे ज़्यादा ऐप है?
जी। हुँ, हुँ। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अगर ऐप्लीकेशन के नाम लूँ, तो वो है मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ, तो स्नैपचैट भी है। ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पे मेरा काम चलता है, और फिर इसके बाद अमेज़न की बात करूँ, तो उधर भी मेरा काफ़ी काम चलता है। और इसी के साथ-साथ सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूँ, तो मतलब देखिए सब्सक्रिप्शन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरे को वहाँ से पैसे आते हैं। तो इन्हीं की सब्सक्रिप्शन मैंने ले रखी है, और यही मेरा मतलब मैं बताऊँ साधन भी है पैसे कमाने का। और इसी चीज़ों में मतलब मैं ज़्यादा अपना मैं ये बताऊँ खर्चा करता हूँ और इन्हीं में मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, और कहीं न कहीं इसी की नोटिफिकेशंस में मैं उलझा रह जाता हूँ क्योंकि कभी कोई मेरे को मैसेज करके पूछता, जैसे कि मैं आपको बताऊँ मैं कॉन्टेंट क्रिएटर भी हूँ। तो जैसे मैंने अपने कोई एक वीडियो डाली कि मेरे पास ये सामान आ रखा है, तो लोग उसमें कमेंट कर-कर के पूछते हैं कि इसका रेट क्या है, मैसेज करते हैं कि, "यार, ये हमें कितने का पड़ जाएगा, या फिर कितने ग्राम में है, क्या ये हमारे तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा?" तो ये चीज़ों का मेरे को सामना करना पड़ता है।
अच्छा। हुँ। अ, जी। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी चीज़ें समझ गई हूँ कि आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हैं तो उसके हिसाब से आपको बहुत कुछ डालना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ आप हर दिन आपका स्क्रीन टाइम कितना होता है? आप कितना समय बिताते हैं अपने फोन पे लोगों को रिप्लाई करने में, नोटिफ़िकेशंस देखने में? कितना आप समय लेते हैं?
हुँ देखिए अगर मैं नोटिफ़िकेशंस की बात करूँ, तो नोटिफ़िकेशन तो मेरे को दिन में मतलब हज़ारों के हिसाब से आती है। और अगर दिन में स्क्रीन की बात करूँ तो 24 घंटे की अगर बात करूँ तो मैं जैसे 24 घंटे में तो 8 घंटे नींद में निकल जाते हैं और उसके बाद बताऊँ जो बाकी बचते हैं समय, जैसे जो 16 घंटे बचे हैं, 16 घंटे में से मैं सही बताऊँ तो 8 घंटे कम से कम मेरा स्क्रीन टाइम चले जाता है और उसमें से जो बाकी बचा-खुचा रहता है वही खाना इधर-उधर नहाना ये सब चीज़ों में निकल जाता है, पर 8 घंटे मेरे को काम करना पड़ता है और इसमें मेरा इसमें मेरा रहता है एडिटिंग इसमें मेरा रहता है वीडियो क्रिएटिंग इसमें रहता है मेरा मतलब पोस्ट वगैरह सब कुछ ए टू ज़ेड लोग मैसेज कर रहे हैं। ये कर रहे हैं ये सब चीज़ें मेरी मतलब इसी चीज़ में रह जाती हैं।
अच्छा। हुँ। हुँ। अरे, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझ गई आपकी बात। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं समझ गई आपकी बात कि आपका तो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है डेस्टिलिया, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपने फ़ोन को। तो बिल्कुल, मैं आपकी समस्या को समझ सकती हूँ, और मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि किस तरह की नोटिफ़िकेशन या ईमेल सबसे ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, सबसे ज़्यादा आपको बाधित करते हैं? जैसे आपने बताया कि अमेज़न है, तो उसमें आपने सब्सक्रिप्शन के पैसे दे रखे हैं, या इंस्टाग्राम है जो आप सोशल मीडिया है, और ये की कौन-सी सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स हैं?
जी। देखिए, सबसे ज़्यादा मेरे को अगर मैं बोलूँ परेशान करने वाली, जो मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब मैं अगर आती है तो मैं परेशान हो जाता हूँ, वो है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम क्योंकि जैसे देखिए मैंने आपको बताया मैं कोई वीडियो डालता हूँ जैसे, तो उसमें लोगों के लाइक्स आते हैं, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आ रही है। कोई बंदा कमेंट कर रहा है, तो उसकी नोटिफिकेशन आ रही है, अब उसको कमेंट का रिप्लाई करना भी ज़रूरी है। अब लोग उसको क मेरे रिप्लाई को लाइक भी करते हैं ना, तो उसकी नोटिफ़िकेशन अलग से आती है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो मैसेज वग़ैरह जो करते हैं, उसकी अलग। तो मतलब ये चीज़ें मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला इंस्टाग्राम ही है क्योंकि मेरा पूरा दिन इंस्टाग्राम की वज़ह से ही बजता रहता है। और कहीं न कहीं, फिर जैसे हुआ मेरे को लगता है कोई ऑर्डर नहीं आ गया, फिर मैं देखने लग जाता हूँ, फिर बजता है कि फिर देखने लग जाता हूँ। तो इस वजह से मेरा स्क्रीन टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और कहीं ना मैं इसको बहुत ज़्यादा उपयोग करता हूँ, इसी कारण की वजह से।
हुँ। हुँ, जी। बिल्कुल, मैं आपकी चीज़ें समझ गई हूँ और आपसे आख़िरी सवाल यहाँ पे पूछना चहूँगी, कि क्या आप सेवाएँ बंद करने से पहले मुफ़्त ट्रायल, या भुगतान इतिहास देख सकते हैं? जैसे कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं ना कि जो आप ट्रायल बेसिस पे ले सकते हैं, जैसे अमेज़न है ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सब्सक्रिप्शन ले तभी वो आपके घर पे डिलीवर कराएगा। या अगर आप बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की, तो ऐसी कुछ सेवाएँ हैं जो आप पहले वे ट्रायल बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा-सा पैसे-वैसे नहीं देना पड़े।
हुँ। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊँ तो ये जो मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था, तो इसको मेरे को स्टार्टिंग में इन्होंने ट्रायल बेसिस पे ही मेरे को मुफ़्त में दिया था। इंस्टाग्राम की बात करूँ तो तो इन्होंने मेरे को 1 महीना फ्री में दिया था, अमेज़न की बात करूँ तो उनका अभी तक मेरे को ट्रायल बेसिस पे ही चल रहा है क्योंकि मैं एक अच्छा व्यापारी हूँ, कारोबारी इंसान हूँ तो उन्होंने मेरे को इसकी सब्सक्रिप्शन फ्री में दी हुई है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए स्नैपचैट वाले मेरे को अभी भी बोल रहे हैं कि 2 महीने की सब्सक्रिप्शन फ्री में ले लो। तो वही है कि, ये सेवाएँ मेरे को दे रही हैं पर मैं सही बताऊँ मैं परेशान इंस्टाग्राम और अमेज़न की वजह से हो चुका हूँ। और इसको मैं बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा जो काम है, जो मेरा मतलब आमदनी है मेरी आधी मगर बोलूँ तो इधर से ही आती है और अगर इसको बंद कर दिया तो मेरा काम में मतलब बहुत रुकावटें आ जाएँगी। तो इसीलिए मतलब ये चीज़ चलाना भी ज़रूरी है और यही चीज़ की आज मैं एक समस्या लेके आपके पास आया हूँ, कि कैसे, मैं अपने डिजिटल उपयोग की अगर बात करूँ इसे कम करके सब्सक्रिप्शन वगैरह जो नोटिफ़िकेशंस जो मेरे को आती है, इसे कैसे मैं छुटकारा पा सकता हूँ? और मैं अपने मन को, मैं सही बताऊँ जो मेरा मन इतना जो दिमाग इतना परेशान हो रखा है इसको संतुलित करके इसका सलाह लेने आपके पास आया हूँ।
हुँ। हाँ। हुँ। बिल्कुल, मैंने आपकी चा सारी चीज़ें सुन ली हैं, सारी चीज़ें समझ ली हैं कि त जो आपका डिजिटल है, जो आपका पूरा-पूरा काम है, यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों की, ऐप्स की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ी है आपको क्योंकि ये आपका काम होता है। और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको परेशान करती हैं, आपको इतने सारे नोटिफिकेशन्स, इतनी सारे ईमेल्स भेजती हैं क्योंकि मुझे भी पता है कि जैसे कि अ, कोई भी शॉपिंग ऐप होती है या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप पैसे देंगे, तभी आपको एक अच्छी सेवा मिलेगी। तो यहाँ पर आप पता है क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन और ऐप्स की प्राथमिकता तय कर सकते हैं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, आप उनको डिलीट कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे जैसे कि आपने बताया कि आपको वीडियो वगैरह होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने अपनी एक वीडियो डाली, और जो मैसेज वाला जो वो चीज़ें हैं ना, जो मैसेज वाला फ़िल्टर है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। नोटिफ़िकेशन कुछ समय के लिए आप ब्लॉक कर दीजिए। जब आपको रात में समय मिले, आप आराम से बैठ के सबको रिप्लाई कर सकते हैं कि अ, आपका ये रेट है, ये प्राइस है, ये आपके यहाँ पे डिलीवर हो जाएगा। तो पता है आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोटिफ़िकेशन में जो जाकर अपना ब्लॉक कर सकते हैं कि आपको बहुत सारी जो नोटिफ़िकेशंस आती रहती हैं, वो हट जाएँ। इससे आपका क्या होगा, आपका ध्यान हटेगा। और मैं आपको बताना भी चाहूँगी यहाँ पर कि जो डिवाइस है ना, डिवाइस टाइम जैसे कि आपने बताया कि 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस टाइम लिमिट को थोड़ा-सा कंट्रोल करिए।
जी। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ।
तो जब आप कंट्रोल करेंगे, तो आप अच्छे से काम कर पाएँगे, आप चीज़ें देख पाएँगे, कि आपका जो समय है वो आप वो कर लीजिए।
जी। जी, देखिए बहुत सही बताया आपने इसके अलावा
बिल्कुल। बिल्कुल, मैं हाँ इससे अलावा भी ये भी बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ी-सी समीक्षा करिए, थोड़ा ऑटो रिन्यूअल बंद कर दीजिए, जैसे कि हम देखिए ना अ, काफ़ी सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो 300-300 रुपए, 400-400 रुपए आपसे ले लेते हैं और हर महीने का कटते हैं। और जैसे बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं कि, जब आपको अ, जब आप उनको सब्सक्राइब करोगे, तभी वो आगे सेवा दिखाएँगी। तो इसके लिए आप क्या कर स इसके लिए आप कर सकते हैं, आप उनको ऑटो रिन्यूअल जो आपका पे कटता है ना, हर महीने का 300 रुपए, 400 रुपए, 700 रुपए, तो उसकी जो समीक्षा है, वो आप बंद करा सकते हैं। जब आप बंद करा देंगे, तो आपको पैसे भरने में थोड़ा-सा कष्ट होगा, जब आपको कष्ट होगा, तो आप समझ जाएँगे कि हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और रही बात इंस्टाग्राम की, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप नोटिफ़िकेशंस बंद कर सकते हैं, जब आप नोटिफ़िकेशन बंद रहेंगे, तो आपका काम कम होगा, जब आपको रात में समय मिले, तो फिर हम इसको चला सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से अ, करिए और थोड़ा-सा समझिए, तो आप कम परेशान होंगे।
जी, देखिए सही बताऊँ तो कहीं न कहीं आपकी बात सुन के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और राहत सी महसूस हुई है और मेरे को लगता है कि इसी में मेरी, जो परेशानी है, उसका हल छुकू छुपा हुआ है और कहीं न कहीं सही बताऊँ, मैं इसको अपने दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि आपकी बात सुन के मेरा मन जो है, वो काफ़ी हल्का हुआ है और आपसे बात करके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।
जी। बिल्कुल। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आशा करती हूँ हम आगे भी जुड़ेंगे। धन्यवाद आपका, शुभ रात्रि।